Aí eu eu estava eu conheci uma menina, eu estava almoçando no restaurante e os pessoal o pessoal de Laos é muito legal, muito receptivo. Ai me perguntou da onde que eu era e tal, a gente conversou
Aham.
e aí eu falei, falei que eu tinha que voltar para Tailândia, até perguntei para ela: "Você não sabe alguém ou como que eu posso voltar, atravessar a fronteira para voltar para Tailândia e tal?" Aí ela falou ela falou: "Não sei agora." Aí ela pegou meu WhatsApp até a gente conversou, aí beleza. Aí nisso, eu voltei para casa, assim, pergun pensando: "Como que eu faço para ir amanhã?"
Meio já desanimado. <laughs>
Aí, é, meio desa ela me mandou mensagem, ela falou: "Então, e então." Era a cidade que eu ia chamava Udon Thani. Aí ela falou: "Então, vem aqui em casa que amanhã eu te levo para Udon Thani, eu vou chamar meu irmão para ir comigo, minha filha, e a gente vai junto." Aí eu falei: "Mas, como assim? Sério? Mas você quer que eu te pago?" Não sei o quê. Ela falou: "Não, não. Eu quero te levar lá, não precisa me pagar não."
Como assim?
Eu falei: "Nossa, nem conheço a pessoa."
Pensa, assim do nada?
Aham, ela me mandou o endereço da casa dela, eu até fiquei com medo, eu falei: "Será que eu vou ser sequestrado? Será que eu anuncio alguma coisa? É golpe? É golpe, não pode." <giggles> Engraçado.
Ah. "É golpe, vão vender meus órgãos." Eu já eu já ia É, eu no meu drama já ia <laughs> já ia criar várias histórias em cima disso. <laughs>
Sim. <laughs>
E você foi, assim, sem medo, você compartilhou isso com alguém?
Aí

Aham. Ah, então, ela já fazia es
Então, na hora que a gente atravessou, tipo, a gente cortou a fila, cortou tudo, os o pessoal da imigração nem me olhou direito, já já viu meus papéis, já já carimbaram para mim É, ela sabia o nome do do pessoal, ela chamou o pessoal, o pessoal veio no carro e fez no carro. Eu nunca tinha visto isso.
Te ignorou? <gasps>
Todo mundo conhecia ela e aí a gente atravessou e nisso, depois que a gente estava na Tailândia, era mais 2 horas, pra chegar nessa cidade que eu ia, eu não queria que ela me levasse lá, eu queria que ela me deixasse do lado da Tailândia e eu pegava um ônibus ou uma van e me virava.
Olha. Sim, a só de p atravessar com você já foi um nossa, já foi uma super ajuda, né?
Ela falou: "Não, não" E a né Sim, e ela falou: "Não, não, eu te levo lá", eu falei: "Não, não, tá ficando louca, não me leva não, <chuckles> é muito longe", ela "Não, não, eu quero te levar, eu quero ir lá também, eu quero ir eu quero ir em um shopping lá", eu falei: "Nossa", eu fiquei até de mal jeito, mas eu falei: "Tá bom, então já que você tá insistindo".
<chuckles> É.
<laughs> Né, aí ela me
Já que insiste, né, <chuckles> tô vivo até agora. <laughs>
É. <chuckles> Né, já to na Tailândia já que é mais seguro, aí a gente diri ela dirigiu 2 horas e me deixou nessa cidade perto do aeroporto, em Udontani, e ai eu falei pra ela: "Mas eu posso te pagar gasolina pelo menos, eu quero fazer alguma coisa né eu me sinto mal".
Retribuir, né?
Ela falou: "Não, não, não, não quero nada não, não quero nada de você", aí eu falei "Nossa", ai eu falei, "Tá bom então, obrigado por me trazer aqui, e se um dia você for na Tailândia, você manda mensagem e pelo menos eu pago um jantar, alguma coisa pra tentar retribuir um pouquinho". Aí ela falou: "Tá bom então, tchau" e foi isso, até agora eu não acredito que isso aconteceu, tipo
Como assim? E vocês e vocês mantiveram contato? Vocês mantiveram contato depois disso ou não, acabou ali?
E não não deixou, não deixou eu pagar gasolina. Foi S só pelo Facebook, mas depois disso a gente nunca nunca nunca conversou.
Olha, que que que interes mas nem quando você voltou pra Talân pra Tailândia você não encontrou ela de novo?
Não, depois disso ela nunca mais foi pra Tailândia, mas não faz tanto tempo também, foi em setembro desse ano, então, faz uns 4 meses.